Sí, de hecho, bueno, a mí me han dicho varias veces tanto profesores como personas cercanas a mí como que tengo una voz muy versátil. Que incluso tengo facilidad para imitar voces. Entonces, mi mi voz realmente sí es bien, eh, versátil, ¿no? Yo puedo llegar No sé si conoces, pero, ¿conoces a Amy Winehouse?
Ujú.
No sé si la conoces. Bueno, yo puedo llegar a cantar tanto como ella, como puedo cantar como Billie Eilish, como eh, entonces, eh, incluso hago muchas veces, eh, impresiones de Shakira que me salen bien. Es es algo que me gusta mucho de mi voz, que es como bien versátil, a pesar de que no llegue, no sé, no tenga un tono como el de Ariana Grande, ¿no? Que, bueno, es es impresionante, es una habilidad increíble la que tiene esta niña, pero me siento orgullosa de que de que sea versátil, de que pueda lograr diferentes, eh, colores, que le dicen. <chuckles>
Ah, sí, ujú. Mm. Okey. <laughs> <laughs> Ya, claro No, bueno, ya las whistle notes. Sí, sí. Colores, justamente. Sí, sí, sí. Oye, pues, te felicito. O sea, sé a lo que te refieres en realidad. Entonces, pues, sí, yo sé que eso no es sencillo. Mm, diría que mi voz también es versátil, pero <sucks teeth> todavía no controlo bien cuan cuando cuando estoy fuera de mi rango obviamente, este, o sea, no controlo el hecho de mantenerme en mi rango.
Claro, pero, precisamente, para eso están los rangos. No podemos no podemos, eh, hacer parte de todos, ¿no? Y y el hecho de conocer bien tu rango y saber cómo jugar bien dentro de tu rango, yo creo que es lo mejor, porque yo no puedo jamás esperar ser como Ariana Grande. O sea, jamás, no está dentro de de mis de mis posibilidades humanas. Entonces, lo más importante es reconocer tu rango, saber jugar dentro de él y sacarle todo el mejor provecho posible, porque eso es lo que hace tu voz única y especial. De debemos dejar de intentar como encasillarnos en en ciertos, eh, ideales, en ciertas voces, ¿no? Y ir re con ren llegar a conocer tu voz, tus matices, tus colores, lo que hace tu voz especial.
Ajá. Sí. Ah, claro, sí. Sí, sí, cuesta. Ujú. Pues. Ajá. Sí.